あのですね、ちょっと聞いていただきたいんですけども、えっと、この夏に、えっと、ちょっと失業してしまって、あの、今就職活動中なんですね。
うん。 はい。どうしました？ うんうん。 はい。 あ、そうなんですね。はいはい。うんうん。
はい。それで、ま、ちょっと、収入がガクンと下がってしまって、あの、まあ、パートナーがいるのでサポートがあるのですけれども、ちょっと、こう、あの、生活がい一変してしまって、なんか、ちょっと不安になってるんです。
はい。 はい。 ああ、それはほんとに辛いですよね。え、でもそれこそ失業されてしまったのって、なんか、ある程度予告があったのか、結構突然だったのか、どちらなんですかね。
えっとですね、なんか、その、政府関連の、あの、しかも、い今、私海外に住んでるんですけど、仕事してるので、結構、えっと、突然でした。r
あ、はい、うんうん。 あら、そうなんですね。ちょっと確かに日本だったらある程度、なんか、1、2か月前とかに言わないとダメじゃないですか。ちょっとじゃあ、そこら辺も、なんか、もう、ほんとに余地なく、突然のもうやめやめ辞めてくださいみたいな感じだったんですね。
うん。 うん。 うん、そうです。よえっと、4日前ぐらいにちょっと ID の更新があって、あの、ID が、その、更新できてにねん、その、なんか切れる期限がにねんごぐらいまでだったので、あ、あと2年大丈夫かなと思った矢先だったので、ちょっとびっくりしました。e
えっ。 はい。 うん。 うん。 はい。 ええ、それはちょっとすごいタイミングですよね。でも、ID 更新されるタイミングとかってなると、ま、勿論その今働かれている会社の情報とかも、こう、一緒に送って、ま、許可が下りたっていうわけではあるありますよね。
そうです。上司にあの、その、いちこうし、あの「ID が切れるんですけど」みたいに連絡して、それでまあ、許可をその、ま、もらって、その書類を持って更新してもらったのでうん。
うんうん。 うん。 うんうん。 はい。 はい、そうだったんですね。それでいきなり失業って、でも海外と仰ってたので、こう再度こう生活というかこう生活の拠点、こうまたお仕事を他で探すっていうのも、結構大変なんじゃないですかね？
ええ。 うん。 そうですね。まあ、それこそ、まあ、日本の今の状況がわからないんですけれども、まあ、その、あの、う、うーん、そうですね、ま、仕事の形態も色々あるじゃないですか。まあ、その私が仕事してたのは、あの、契約社員みたいな形だったので、あの、うん、ま、そういうちょっとこうパートとか、契約社員とか正社員じゃないあの、仕事だと、そういうことはよくあるのかなとは思います。
うんうん。 はい。 はい。うんうん。 はい。 はい。 うんうんうん。 うんうん。 なるほど、そうなんですね。いや、でも日本だとあんまりその聞かない、こうスピード感だなっていうので、ちょっと私聞いてて驚いてしまったんですけど、なんか次こう、じゃあ新しいところを探すってなると、どちらかっていうと、じゃあ次はちょっと正社員がいいなとかちょっと考えてらっしゃるタイプとかはあったりするんですかね？
うんうん。 うんうん。 うん。 そうですね。まあ、長期的に見れば、あの、正社員は希望ですね。まあでも、そうしてるとうん、やっぱりこう、なべ長引いてしまうので。やっぱり生活を考えると、あの、今の時期は、まあね、どうしてもやっぱり。ま、しちゅぎょうは保険も、もらってたんですけれども。だはい。もう、き期限がありますので。まあ、だんだん、もう、そうも言ってられないなと思ったので。今はとりあえず、もうシーズナルなんか、何ていうの。クリスマスとか年末に向けての、そういうお店とかも、もう応募しちゃってます。だって
うん。 ああ、そうですよね。 うんうん。 あ、そうなんですね。うんうん。 あ、なるほど。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。あ、じゃあ、結構その、失業保険も、期限って決まってるんですね。
はい。 そうですね。その、まあ。その、事前に働いてた年数とかにもよるんですよね。多分。
なるほど。うん。 あ、そうなんですね。なるほど。じゃあ、ちょっと、その期限も考えながら動かなきゃいけないから、結構、なんでしょう、逼迫というか、こう、焦ってるっていう気持ちもありますよね。そうなると。
はい。 そうですね、や、まあ、ちょっとのんびりはしてられないなと思って、だからその応募するのも、まあ、ほんとはそういう正社員で自分のやりたい仕事を
うんうん。 なるほど。 うんうん。 はい。
やるのがほんとの希望ですよ。で、まあ、でも、そう言ってられない、その出されてる、なんていうの、募集し-してる仕事もいろいろあるじゃないですか、制限。自分の好みとはかけ離れてるものの方が多かったりしますよね。
うんうん。 うんうん。 はい。 そうですよね。うん。 うーん。 ああ、なるほど。じゃ、結構仕事探しっていうのも、なかなかちょっと難しいというか、こう、限られてくるところあんのかなと思うんですけど、別に、その、日本人であっても言語ができてちゃんとビザもあれば、わりかし応募できるところ自体は一定数はあるって感じなんですかね？
うーん。 うん、応募あの、そうですね。おあの、応募、んできる、その、ポジションは、あの、結構あります。まあ、ただ、実際に、あの、まあ、その面接とかね、その、書類選考とかを通してって、実際に、まあ、ね、あの、職につけるかっていうとまた。<chuckles> そそうですよね。
うん。 うんうん。 あ、そうなんですね、うんうん。 うんうん。 うん、また別になりますよね。なるほど。あ、それはほんとに大変だなと思うんですけど、なんか、その、今新しいお仕事探して、だいたいどれぐらい経たれたんですか？時間としては。
うん。 えっと そうですね。３か月ぐらい経ちつつありますね、ちょうどさんかげつかな、はい。
うん。 あ そうなんですね。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。じゃあ、そうなってくると、じゃあ、その3か月間とかは、結構、じゃあ、これまでの貯金とかを、ちょっと、あと失業保険とかを一緒にこう、使いつつ、こう、生活されてきたって言う感じだったんですかね？
うん、うん。 うん。 そうですね。はい。
うんうんうん。じゃあ、結構あれですよね。もう、何でしょう。こう、無駄遣いは出来ないみたいな感じで、こう、考えて日々過ごされてるんですかね？
そうですよ。あの、だから、そのちょっとお家の片付けとかしながら、あの、食費が家は結構掛かるので、ま、ちょっと、うん、食料ほこうをちょっと、こう、掃除してみたら、もう乾物だの缶詰なんとかが、もうたくさんあったので、まずは、もう買い物をしないようにして、そう言う風に、あの、乾物とか、もう残家にある食材を使い切ろうと思って
うーん。 はい。 あ、なるほど。 うんうん。 はい。 あ、なるほど。じゃあもうそこの食費から、もう、ちょっと何でしょう。ちょっと切り詰めてじゃないですけど、出来る範囲で
<chuckles> うん、切り詰めていこう。はい、そうですそうです。
そうなんですね。え、それこそ、こう、あの、一緒にこう、過ごされてる方と、なんかこう、何でしょう。ちょっと経済的な援助とかは、あったりはするんですかね？
はい。 うん。 一応一緒に住んでる人からは、えっと、援助はありますけど、ま、ちょっと子供も高校生と大学生がいて、大きくてお金もちょっとかかるので。
はい。 うんうん。 あ、そうなんです。あ、なるほど、時期が時期っていうところもありますね。そうなってくると。うんうん。
はい。 そ、だから、そそちらの方のお金をサポートしてもらって。
あ、なるほど、そうなんですね。こそっか、そっかそうなってくるとお子さん多分ご自身のことはどうにかこう切り詰められても、あまり多分お子様たちにね、こう無理というか我慢はさせたくないなっていう、思いもあったりはしますよね。
うん。 うん、うん、うん。そうなんですよね。あんまり、それも、うん、あの、あの、言えないので、そう、えっと、そのパートナーには、その子供のことの費用をお願いして、私は、まあ、だから就職活動しつつ、そ、あともう、家の中もすごくもう、ちら仕事してるとなんかもう散らかってしまって、全然整ってなかったので、本当に大掃除をして、あの、とにかく空間を綺麗にして、何がどこにあるかが分かるように。
なは、なるほど。 うん、ふん。 はい。 はい。 うん、うんうん。 うん。 あら、はい。 はい。 うん、うん。
うん。あのうん。
いいですね。じゃあ、そしたら、こう、ある意味何でしょう。こう、今出来た時間っていったところを、こう、フル活用して、こう、お家の大掃除もそうですし、多分、その、これまで、こう、秘められてたであろう、その、缶詰とかを、また、あの、再発掘されて、まあ、そこの何でしょう、要は、これまでずっと溜まっていたものを、今消費する機会が、ちょうど来ているとも言えるんですかね。どうなんでしょう。
うん。 うーん。 うん。 うん。 そうですね。ここれは、まあ、いい機会だなと思って。はい。
うんうん。 ん、ふ。そうですよね。まあ、ちょっと食費っていうところはね、確かに、こう、削りにくい、難しい部分にもなるとかな、と思いますし、やっぱりどうですかね。海外で生活されてると、今の円安の影響とかもある程度は、やはりあったりはしますかね。
うん。 円安の影響、まあ、そうですね。まあ、でも物価自体が、やっぱり上がってますので。
はい。 なるほど。うんうんうん。
うん。まあ、その、うん。去年とか、あの、比べたら全然、あの、コロナ後はどんどん上がってますよね。
はい。 そうですよね。じゃあ、なんか、やっぱり、そうやって、こう、何でしょう。お仕事、今、こう、探して、こう、続けててってやってなると、やっぱり、ちょっと気持ち的には、自分自身不安定だなとか、やっぱり思われたりする部分はありますか？
うーん。やっぱり、まあ、こういう事は、想定内に入れて、これから、まあ、動いた方が良いのかなって、思いました。
うん。 お。なるほど。いや、でも、凄い、私は、こう、聞いてて、何てたくましいんだろうと、ちょっと凄いかっこいいなって、逆に思ってしまったんですけど、普通その海外で、こう、生活されるっていうだけでも、凄い大変な事なのに、そこでちょっと、またご家族も居て、で、またちょっと失業っていう大変なもちろん大変な中で、またちょっとお仕事探そうって、こう、結構前をみ向いて動かれてるっていうのは、ほんとにかっこいいなって思ったんですけど、何か、もう、全然そこは何か、もう、むしろ自信を持って欲しいというか、こう、ある意味ひとつん話の種が出来たぐらいに、こう、前を、こう、向いていただけると、私としては凄い応援したいなと思いました。
うーん。 うん。 いや うん。 うん。 いや、ほんとにね。何ていうのか、ほんとにタフじゃないと、ここではやっていけないなと思って。それこそ、うん、そう、日々情報を収集して、他の人とも、何かコミュニケーションを取りながら、まあ
うん。 うん。 うーん。 そうですよね。 うん。 うん。
なんていうんですかね、生き生き延びていくしかないというかね。
いや。 いや、もう本当にすごいですよ。あの、まさしくおっしゃってたように、タフさがきっと、なんか、他の人の何倍もあるんじゃないのかなと思ったので、ま、もちろん、その、今すぐに、こう、職を見つけるっていうのは難しかったとしても、多分、こう、遅かれ早かれ、なんか、そのタフさがあれば絶対にちゃんとした職場が見つかるんじゃないのかなと思ったので、なんかこう、それこそ、こう、あの、今お話しいただいているように、こう、なんか、もう明るい感じで、あの、前を向いていかれれば、きっと、なんか、また新しくいい職場が見つかるんじゃないのかなと思うので、すごい応援してます。
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 はい。あの、聞いていただいてありがとうございました。あの、またそう言っていただけると元気が出たので、さらに、えっと、まあね、今はシーズナブルな仕事で、あれ、しのいでるんですけど、長期的ないい仕事を見つけたいと思います。ありがとうございました。
ええええ。 うん。<laughs> うん。 はい。 あ。そうですね。いえいえ、もうなんか、いい仕事見つかるように応援してます。
はい。